Bu, üniversitede kendi kurduğun düzen miydi peki?
Genel olarak evet. Ge öyle diyebiliriz. Üniversite için daha spesifik olabilir.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, bir de 9-10 ve 11. sınıfta aslında birazcık derslerine gerektiği gereken önemi vermediğini söyledin. Eee, sonrasında ama aslında, 12. sınıfta, eee, bir üniversite sınavı var. O yıl senin için stresli bir yıl mıydı? Yani, o çalışmadığın 3 yılı, seni o son yılda zorladı mı? Nasıl bir süreç ilerledi bu s s yılda?
Evet. Evet. Evet. Yumurta kapıya sıkıştı. <chuckles> Anladım. Eee, tabii ki birazcık, eee, özellikle baş başlarda çok stresliydi. Çünkü bir hâle dershaneye git gidiyorsunuz, okula gidiyorsunuz, evde kendiniz çalışıyorsunuz. Belki bazı hobilerimden vazgeçtim mesela. Spor yapmayı çok severdim. O dönem çok fazla askıya aldım. Çok nadiren çıkabildim, spor yapabildim. O da mesela stres seviyelerinin artmasında olabildiğince büyük rol oynadı diyebilirim ama, eee, belli bir süre sonra artık rutin oturduktan sonra ve, eee, bir şeyin farkındaydım mesela. O dönem sadece bir sene için bir fedakârlık yapmam gerekiyordu ve o bir sene sonunda, eee, geleceğim için daha iyi bir adım atmış olacaktım. Bu da aslında benim stresimi azaltan ve, eee, biraz daha beni rahatlatan bir şeydi. Tabii ki yanında beraberinde stres de getiriyordu ama bu stresi biraz kendi hırsımla törpülüyordum, diyebilirim. Bunu kontrol ede edebiliyordum aslında.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Kesinlikle. I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında senin için kontrol edilebilir bir stres düzeyiydi o yıl, öyle mi? Hı hı.
Aynen öyle. Kesinlikle kesinlikle çok doğru söyledin.

Eee, benim için önce, eee, çocukluğumdan beri, aslında sadece benim için değil, bütün Türk halkı için ve öğrenciler için de çocukluktan beri sınava girme alışkanlığı çok erken kazanılan bir şey. Ve hâliyle sınav stresi de bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geliyor çocukluğumuzdan beri. Benim için en önemli yöntemlerden bir tanesi kesinlikle, eee, sınava, eee, vaktinde çalışmak. Ve, eee, sınavdan önce, eee, ufak ufak tekrarlarla, eee, bu stresi yönetmek. Çünkü sınava 1-2 gün kala çalışmaya başladığınız zaman konular çok fazla birikmiş oluyor. Bu ilkokul dersleri için değil tabii ki. Biraz daha l böyle, biraz da büyüdüğümüz zaman artık, lise ve üniversite dersleri için bahsediyorum. Eee, özellikle böyle zamanlarda, eee, sınava birkaç gün kala çalışmak bu stresi olabildiğince maksimuma çıkartıyor ve bundan dolayı da hâliyle, eee, çok daha fazla geriliyoruz. Sınavda belki de o düzgün çalışamamanın verdiği stresten dolayı, tam performansımızı da gösteremiyoruz hâliyle. Tabii ki. <clears throat> Evet.
Sınav stresiyle başa çıkma yöntemleri neler? Evet. Ha. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. I hı. Hı hı. Ben şunu sormak istedim sana. Sınav stresiyle ilk tanışmanı hatırlıyor musun? Yani, bu kaçıncı sınıflarda başladı ve

Hı hı. Eee, bir bakıma da aslında, işte, sporu da bıraktığını söyledin ve bu da ı aslında s stresini birazcık tetiklediğini düşündüğünü söyledin. Başka böyle bırak bıraktığın veya o an oz o yıl önemsediğin alışkanlıklar edindin mi? Yani, o stresle baş etmek için belki, hani, so kimi insanlar, eee, sosyalliklerinden ödün veriyor. Sen böyle bir şey yaptın mı yoksa arkadaşlarınla görüşmeye devam ettin mi? Ne şekilde ilerledin bu yıl?
Evet. Hıı. Kesinlikle. Hem de nasıl. Hem de nasıl. Evet. Arkadaş ımm, tabii. Aynen öyle. Eee, arkadaşlarımla görüşmeye hâliyle devam ettim çünkü sanırım görüşmesem delirirdim büyük ihtimalle şu an bir düşündüğüm zaman. Eee, onun dışında sanırım biraz daha fazla müzik dinlemeye başlamıştım o dönemler. Biraz daha böyle zihnim rahatlasın. Ders çalışırken genelde dinlemezdim ama dersten sonra böyle bir beynimi rahatlamak için, sı sıfırlamak için. Eee, güzel oluyor diye düşünüyorum. Onun dışında nelerden vazgeçmiştim? Dediğim gibi spordan vazgeçmiştim. Ha, yeme rutininden mesela bahsetmiştim. Yeme rutinim biraz daha böyle, s daha sağlıklı şeylerken d eee, ders dershaneye gittiğimiz zaman artık böyle patsodur, pa pa ekmek arası patates tarzı, sosisli tarzı şeyler yemeye başlamıştım hızlı hızlı. Hemen o açlık hissini götüreyim, eee, anlamında. Ondan dolayı mesela bu da yaptığım kötü kararlardan bir tanesiydi ama Allah'tan o kiloları geri verebildik. <chuckles>
Hı hı, hı hı. Aha. Hı hı. Hıı. Hı hı. I hı. Hı hı. Hı hı. Aslında kötü karar diye bahsettin bu yeme sistemindeki değişiklik ve sporu bırakman. Şu anda, ımm, veya üniversite zamanında sonrasında, hani, eee, tekrar bir böyle bir dönemden geçecek olsan, spor o rutinde, eee, bir yer edinir mi veya sağlıklı beslenmeye devam etmek o rutinde bir, eee, yer edinir mi? Çünkü bir bakıma da aslında bunlar, eee, zihinsel olarak, işte, stresle baş etme açısından da faydalı olabilecek türden, eee, alışkanlıklar. Şu anda olsa nasıl yapardın?
Evet. Evet. Kesinlikle. Tabii. Tabii ki. Evet. Aslında benim de kendime sorduğum bir soruydu bu senin bana sorduğun soru şu an. Eee, şöyle söyleyeyim, eee, kesinlikle sporu hayatımda o zor süreçte bile olsa çıkarmazdım, eee, ve belli bir rutini oluşturmaya özen gösterirdim. Hani, gerekirse akşam ya da sabah erken saatlerde giderdim, yine de hayatımdan çıkarmazdım. Çünkü özellikle mental sağlık için, eee, şu an eee mesela benim için olmazsa olmazlardan biri spor. O nedenle o sınav stresini yönetmekle ya da stres altında olduğum şeyi yönetmekle kesinlikle bana yardımcı olurdu diye düşünüyorum. Ondan dolayı dediğim gibi, eee, kesinlikle hayatımda yine ye yeri olurdu sporun. Beslenme de benim için çok önemli, yani, günlük belirli şeyleri yemek, eee, kendimi iyi hissettiğim, kendim beni sağlıklı hissettiren şeylere dayalı beslenmek, kesinlikle yine bu stres sürecinde insanı çok fazla rahatlatan ve vücudunu da aslında dinlendiren bir şey. Ondan dolayı beslenme de yine önemli bir yer edinirdi bende. Sağlıksız beslenmezdim açıkçası.
Hı hı. Hı hı. I hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. I hı. Hı hı. Yani, aslında bazen anlık, eee, stresler bazı şeyleri bırakmaya itse de insanları, bunlar spor veya, işte, sağlıklı beslenme gibi alışkanlıklarsa aslında uzun vadede çok daha faydası oluyor vakit kaybından daha çok. Eee, ben çok keyif aldım seninle konuşmaktan. Eee, görüşmek üzere.
Evet. Evet. Kesinlikle. Aynı şekilde, ben de. Görüşmek üzere.

Tabii, tabii, anlıyorum sorunu. Benim için biraz daha böyle yapamadığım şeyin üstüne gitmek, hani, bir çözüm aramak, ııı, her zaman hayatımda, eee, kendim benimsediğim bir yol oldu. Ondan dolayı, hani, anlamadığım bir şey olduğu zaman araştırırım, üstüne giderim. Bu da aslında bu stresi yönetme açısından da ön çok yardımcı olduğunu düşünüyorum bana. Çünkü bir şeyin üstüne gittiğiniz zaman, günün sonunda, eee, insan olarak ona bir şekilde çözüm a bulabiliyorsunuz ama kaçtığınız zaman, onunla, ondan uzak durmaya ça ııı, istediğiniz zaman, eee, fark edersiniz, eee, belki senin de karşına çıkmıştır mesela. Kaçtığın şeyler ya da, eee, görmek istemeyen soru tipleri mesela, sınavda karşına çıkmıştır. O da hâliyle, eee, bundan uzak durmak için iyi bir yol aslında. Stresten.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Yani, aslında s senin için başaramadığın veya çok da iyi olmadığın şeyler üzerine de çalışmak önemliydi ve belki bunları aslında biraz daha, eee, daha önemsiyordun ki diğer iyi olduğun dersler seviyesine getirebilesin. Peki, mesela hangi dersle, eee, yıldızın hiç barışmadı diye sorsam?
Tabii ki de Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Hıı. So eee, t hemen düşüneyim hızlıca. Türkçe vardı. Matematik, fen, sosyal. Hımm, sanırım, eee, biraz tarih kısmını sevmiyordum ama yine de ezberim kuvvetliydi. O yüzden ez her ezber kısmından kurtulup biraz daha öyle şey yapıyordum. Eee, iii, o soruları bir şekilde hallediyordum ama çok fazla sevmezdim tarih sorularını. Genelde hemen. Zaten sınavda da ilk başta, eee, onlarla bol başlardım hemen aradan çıksın, sevdiğim sevdiğim soru tiplerine geçeyim diye. Öyle hızlı hızlı hallederdim. <chuckles>
I hı. A, çok iyi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ama sonuç olarak, hani, tarihle ilgili spesifik bir problem yaşamadın anladığım kadarıyla bir yerde çalışıp.
Tabii ki aynen öyle. Çok büyük bir problem yoktu.
Hı hı, harika. Peki, sonrasında, işte bu düzenli bir şekilde çalıştığını söyledin yani son güne bırakmadan. Imm, bunu günlük rutinine nasıl entegre ettin? Yani, bu mesela, işte, okuldan çıktığımda, işte, düzenli olarak çalışırdım şeklinde miydi yoksa işte bir dersteyken birazcık daha, emm, o derse daha konsantre bir şekilde dinlerdim şeklinde mi yoksa arkadaşlarınla mı çalışırdın, ne yapardın? Nasıl bir yöntem izlerdin?
Evet. Tabii. Hı hı. E tabii der derste öğrenmek de çok önemliydi, eee, özellikle lise zamanlarında ama biraz daha büyüdükçe artık, hani, derste aldığım verim düşmeye başlıyor. Derste sıkılmaya başlıyorum çünkü, hani, hâliyle üniversiteye t de eee, lise arasındaki ders süreleri aslında çok büyük bir fark var. Neredeyse 2 katına çıkıyor. O da hâliyle derste dinleme aldığınız verim düşüyor. Ondan dolayı ben genelde kendi başıma belki bir sabah erken saatlerde, özellikle sabah erken saatlerde çalışmanın çok büyük verimli olduğunu düşünüyorum. Hani, güzel erkenden kalkıyorum, belki bir egzersizimi yapıyorum. Sonra kahvaltı, hemen derse oturuyorum. Böyle 1,5-2 saat çalışıyorum. Sonra bir 0,5 saat falan mola veriyorum biraz, kafamı dinlendiriyorum. Belki bir şeyler içiyorum bir kahvedir, meyve suyudur. Ondan sonra tekrar 1 tur daha oturuyorum. Aynı ders için olabilir. Başka ders için olabilir. Genelde bu yöntemleri izleyerek biraz daha düzenli, iii, bir şekilde çalışmaya çalışıyorum diyebilirim.
Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. ımm.